Yurt dışına taşındım, eee, ve, eee, aslında Türkiye'deki uzun yıllar süren yoğun iş temposunu da, eee, böylelikle bırakmış, bir süre ara vermiş, eee, hâldeyim. Yani ona tam karar veremedim. Belki tekrar iş hayatına dönerim ama en azından şu an için bir ara verdim diyelim. Eee, bu süreçte de tabii, eee, Türkiye'de çok yoğun çalıştığım dönemlerde, eee, hobilere çok zaman bulamadım. İşte, spora zaman bulamadım. Birçok şey denemek istediğim şeyi hep öteledim. Öncelik iş dedim. Çünkü zamanım yoktu pek. Eee, derken şimdi zamanım çok olduğu için, eee, artık böyle farklı lan şeyler isti. Eee, ama, eee, bu da şöyle oldu aslın iste o zaman bana gelebilir düşün şu an, ııı, pek de sıcak bakmıyorum ve yeni neler olabilir, nasıl keşifler yapabilirim diye düşünüyorum. Eee, bu konuda da bir sorayım istedim sana. Nereden başlamak lazım böyle bir sürece?
Hı hı. Anladım. Hı hı. Öncelikle bu konuyu benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Eee, şu anda yeni bir ilgi alanı, ııı, kendine bulmaya çalışıyorsun anladığım kadarıyla. Öncelikle, hani, birazcık seni daha iyi anlayabilmek için nelerden hoşlandığını soracaktım. Mesela sporda, eee, ne tarz şeyler seviyorsun? Hareketli mi, böyle, ağırlık kaldırma mı yoksa biraz daha, hani, meditasyon, biraz daha yavaş, ııı, sporları mı tercih ediyorsun? Veya müzik, iii, dinle m hangi alanlarda müzik dinlemeyi seviyorsun? Birazcık böyle kendinden bahsedebilir misin bana?
Evet. Hı. Tabii ki. Yani, ı çok sert, eee, sporlar sevmiyorum. Yani, yaş olarak da artık böyle, eee, çok, hani, çocukken ya da gençken yapabileceğim sporlara vücut yapım çok uygun olmayabilir. Çok da böyle hard, eee, çok sert şeyler sevmiyorum. Eee, ama böyle, eee, pilates daha böyle yoga, meditasyon tarzı şeyleri bir düşündüm. Hem çok popüler, malum, insanlar çok fazla bu tarz şeylerle, eee, göz önündeler. Gözlemliyorum, görüyorum da. E, bana da çekici geliyor. Daha böyle sakin, eee, biraz böyle manevi tarafta da iyi hissedeceğim şeyler gibi geliyor. Eee, müzik dinlemeyi seviyorum ama bir enstrüman yeteneğim yok. Hani, eee, şarkı söylemeyi severim ama, eee, kimse yokken. Hani, kimsenin kulaklarını da rahatsız etmemek için. Eee, bir de böyle el becerilerim iyidir ama, hani, eee, ne yapılır o konuda ne yapabilirim onu çok bilmiyorum.
Evet. Hıı. Anladım. <chuckles>